Imm, sol ayak oynuyorsun genelde o zaman yoksa
Hayır, sol açık oynuyorum. Sağ ayakla oynuyorum, içeri girip golümü atıyorum, devam ediyorum. <chuckles>
He. Anladım. Kenan Yıldız gibi yani. <chuckles>
Tam olarak öyle, aynen. Yani, o da Türkiye'nin Evet, evet.
Evet, güzel, güzel. Kanatlar iyidir, evet. Doğru. Güzel. Peki mesela bu, ımm, online olarak, hani, eee, FIFA oynarken, eee, aranızda böyle, turnuva yaptığınız oluyor mu yoksa bire bir mi oynuyorsunuz sadece?
Hı hı. Bire bir oynuyorum, çünkü turnuvalık, eee, bir durum söz konusu değil. Online tek maç atıyorum, devam ediyorum.
Hımm, yani, peki diyelim birini yendin sonra diğerlerinin hani, diğerleriyle mi oynamak istiyorsun yoksa o yendiğin arkadaşınla mı devam is istiyorsun genelde?
Hı hı. G Yani, eee, d online olarak tabii ki de arkadaşlarımla, böyle, toplanıp, eee, oynuyorum. Ona istek atıyorum maç isteği, kabul ediyor. 3-5 maç atıyoruz. Kim daha fazla yenerse ertesi gün biri yeniden ona bir şey ısmarlıyor. <chuckles>
Hı hı. Ha, güzel. Bir de dalga geçme durumu da oluyordur belki ertesi gün? <chuckles>
<chuckles> E kesinlikle çok eğleniyorum bir de. Ya genelde ben kazanıyorum <chuckles> ve inanılmaz zorbalıyorum karşımdakini. <giggles>
Ha. <chuckles> Güzel, güzel. Peki böyle, hiç, eee, tanımadığın insanlarla oynadın mı bu online olarak?
Oynuyorum, oynuyorum. Hı hı, oynuyorum onları da yani. Genelde onlarla
Hıı, böyle, mikrofondan konuşuyorsundur zaten onlarla.
Ya k konuşsam da, arkadaşımla konuştuğum gibi konuşamadığım için daha fazla Yani, ben konuşmamayı tercih ediyorum. Zaten hani, oyun, eee, yaş kitlesi de çok çeşitlilik gösterdiği için herkesle de konuşulmuyor.
Hıı.